Mhm, bener. Makanya aduh harusnya kita itu ayo sadar dirilah gitu, kasihan laut gitu. Kalau kita harus apa ya nama ibaratnya, "Ayo kita saling jaga bersama," gitu. Harusnya ada ada hukum yang membuat jera gitu loh masyarakat kalau, eee, ketika dia melakukan eh, ibaratnya membuang sampah harusnya ada denda gitu loh biar ini b Kak, biar kerasa gitu kalau nggak ada denda kalau cuma peringatan, "Dilarang membuang sampah," gitu ibaratnya ya, eee, atau dila e
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Iya. Iya. <chuckles> Mhm. Mhm. Mmm, kalau perlu sih ada akses CCTV ya sehingga bisa dipantau, wah udah langsung diperingati gitu. <chuckles>
Heeh, iya. Heeh, orang kalau cuma kayak gini Mbak, ibaratnya kan kalau cuma dilarang kayak tulisan, "Dilarang membuang sampah," kayaknya tulisan itu enggak ada gunanya Kak cuma sebatas i apa namanya, <laughs> wacana doang gitu kan, wacana aja gitu, enggak ada apa ya, dampak yang signifikan untuk membantu apa ya, menyadarkan orang-orang sekitar situ bahwa pentingnya menjaga laut itu bagaimana. Ada juga yang di laut sudah dikatakan, "Jangan berenang," gitu, dipakai juga berenang Kak. <chuckles>
Iya. I cuman diviralkan aja itu. <chuckles> Iya bet Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. <chuckles>
Kadang heran aku tuh, iya heran ya ampun, ini tuh bis dibaca atau enggak sih orang sudah ada larangan sebaliho sebesar itu gitu loh, orang kenapa tidak dibaca gitu loh. Apakah mereka malas untuk membaca ataukah, "Oh, ah itu namanya cuma itu, cuma wacana aja kok, nggak apa-apa," karena memang tidak ada denda jadi t mereka tidak merasa bahwa itu tuh, eee, apa namanya, nggak boleh gitu loh ibaratnya, ya nggak sih?
Capek sekali ya, Kak. <chuckles> Iya iya iya. Mhm mhm. <chuckles> Iya. Mhm. Mhm. Iya, betul banget sih Kak, karena kan memang ya, eee, pengalaman aku gitu ya Kak, dalam melihat laut atau pantai yang kotor itu kan, eee, apa ya, kayak penuh sampah plastik, terus botol, terus bahkan kayak ada sisa makanan juga gitu kan yang berceceran. Dan, tentunya air laut tun yang biasanya itu biru jadi kusam, terus jadi agak bau gak sedap gitu kan tercium gitu. Kan sedih ya Kak, terus miris juga gitu kan, mhm. Karena kan pemandangan yang indah, mhm.
Mhm, iya. Mhm, mhm. Mhm, mhm. Iya. Heeh, jadi apa heeh, sedih banget. Iya yang tadinya kita waktu kecil waktu kecil kita datang kayaknya lautnya masih bagus ya Kak ya. Dulu aku bener deh waktu kecil tuh la lautnya masih bersih, masih biru. Eh, udah gede dateng gitu ya, sekarang warnanya coklat terus sudah tidak seperti dulu, aduh aku sayang sayang sayang banget gitu.
Iya, mhm, terus kayak asri gitu. Mhm mhm. Mhm. Mmm, iya. Iya, ih, ya ampun kasihan banget ya. Mhm, gak kebayang itu makhluk hidup yang ya hidup di situ ya Kak, kayak ikan, biota-biota lautnya gitu, aduh gak kebayang deh. Kayak rumahnya jadi kayak dikotori gitu. Mhm. Iya, gak kebayang gitu ya Kak, kan kita juga gak enak ya kalau misalnya hidup di lingkungan yang kotor gitu kan apalagi mereka gitu ya, mhm. Ya sebisa mungkin mhm, kita harus selalu menjaga kebersihan di mana pun kita berada ya Kak. Makasih banyak ya Kak obrolannya menarik sekali.
Mhm. Heeh, mhm. Iya bener bener. Iya, kasihan ya yang hidup di bawah laut itu. Benar benar. Iya benar, tapi seru juga ya. Heeh. Iya. Oh iya, sama-sama Kakak, selamat malam.
Iya. Iya, malam Kak.